بالضبط، أنتِ قُلتِ النقطة المهمة اللي هو نوعيّة المحتوى والسن المناسب ليه، أنا عندي دايمًا أنا وزوجتي دايمًا حريصين جدًا على الموضوع ده، بس الفكرة اللي أنتِ قُلتيها آآ، آآ، يعني هي نيللي كريم والstaff اللي كان بيشتغل معاها، قعدوا كام سنة ورا بعض، يعني قبل المسلسل ده، أو بعدُه، عَمَلِت مسلسل عن ال معاناة اللي بيحاولوا يتعافوا من الإدمان، اللي بينجَح منهم واللي بيفشَل، وبعديه بسنة هند ص
أيوه. إمم، دي ط آآ، يعني، يعني مشكلة مجتمعية ممكن يكون بيمارسها ن آه، بيتْعاني منها ناس كتير، إمم.
بالضبط. ومُرْعبة. بالضبط، لأ ومُرْعبة آآ، آآ، الموضوع بقى في إيه؟ أنا زي ما أنتِ دلوقتي بتقولي، ممكن حاجة تخوّفني، بس هي الفكرة لمّا يبقى عندي عِلْم بالشيء، على الأقل لو آآ، قابلت نموذج أو قرّبت كده لوهْلة من إن أنا حأ حاغلط غلطة زي آه بالضبط، بالضبط، أبقى فاهم عارفة
النماذج دي؟ إمم تبقى تبقى على حَذَر، آه.
بالضبط، بالضبط كده.
فكرة، فكرة برضه كويسة، ووجهة نظر حلوة جدًا، آآ، جميل أوي ال الموضوع وجميل أوي الكلام بتاعك، و وعجبني أوي فكرة أوي إن أنت تقعَّد الولاد، و وتناقشهم في المسلسل اللي هم بيتفرّجوا عليه، يعني الموضوع خارج عن التسلية، الموضوع آآ، آه أنا أنا كمان إنك تعرف ال المسلسل أو الفيلم ده تنوّع بتاعُه وصَل لابنك والَّا لأ، حلو أوي وبجد استمتعت أوي.
آه جدًا. بالضبط. ومشاركة يعني مشاركة بنشارِك بعضنا، وبيبقى وقت كويس، بنستمتع ومشاركة عائلية برضه، كوقت عائلي لطيف.
أكيد، استمتعت أوي بالكلام معاك، واتبسطت بال بكلامك الجميل ده، شكرًا ليك.
أنا كمان اتبسطت جدًا، شكرًا ليكِ.

تمام، آآ، يعني الجانب ده من من حياة الصيدلي فيه ناس كتير ما تعرَفهوش، اللي هو جانب التراكيب الدوائية وفكرة اللي هو يعني إيه مسموح له ب ب بصفتُه آآ، الممارس الأول للدوا، إن هو يتعامل، إن هو يركّب دوا، إنه فلو حَبّ يستخدم جانب الشرّ زَي ما هم عملوا، يعملوا سِمّ والكلام ده، تمام؟ آآ، للأسف ده
آه. يعني ال الفيلم جاب جانب إن إن ال الصيدلي مش بس مجرّد واقف في صيدلية بيبيع الدوا، أو بيبيع الت الحاجات الجاهزة من الشركات قدّامُه، لأ ده هو بنَفسُه بيصنَع ال العلاج ال لدرجة إن هو جابُه بقى بيصنَع آآ، بتقول سِمّ، آه <laughs> هي دي بقى الصورة الوحشة اللي نقلوها عنكم؟ <laughs>
بالضبط، بالضبط. التركيبات الصيدلية، آه. سِمّ، هم عملوا السِمّ، آه. <laughs> هو آآ، هو جاب الاسم يعني في الآخر، وده اللي ربَطُه بالاسم إن هو غرام الأفاعي، آآ، هم الاتنين جوز أفاعي يعني، هم تخلّصوا من جوزها الغني اللي هي اتجوزتُه، عشان رف أهلها رفضوا جوزها الفقير آآ، ال رفضوا قصدي الشاب الفقير، هم الاتنين صيادلة، ف آه بالضبط، فهم الاتنين تخلّصوا من جوزها الغني بوصفة سِمّ، حبيبها ده عملُه، في الآخر هم الاتنين لمّا شكّوا في بعض، هي سمّتُه وفوجِئَت إن هو كمان سمّها، والفيلم بينتهي إن هم الاتنين سمّوا بعض، من الحب ما قَتَل، آه، فهو غرام بس غرام الأفاعي، بس الفكرة في إيه؟
هم الاتنين كانوا ص إمم. في نَفْس اللحظة. <laughs> آه لفّوا على بعض وقتلوا بعض. <chuckles>
بالضبط، الفكرة إن ده جانب ما كانش معروف أوي للناس في طبيعة عَمَل الصيادلة، بس فيه حاجة حديثة، يعني فيه حاجة حديثة برضه عن الصيادلة.
الصيادلة. طَب احكِ لي، احكِ لي عن الحديث و والتنوّع ف في ط في في تقديم طَبَقات الناس، و آه وكمان ده إزاي بيسيب أثَر؟ يعني إزاي في عيلتك، في بيتك، ف ف في وِسط أهلك آآ، ساب أثَر بقى يعني علّم عليهم؟
بالضبط. أيوه، برافو عليكِ.